Assolutamente no. Su quello siamo 2 persone che assaggiano, fanno, brigano, disfano e e ci sono effettivamente un paio di aneddoti. Non era prettamente una cena tipica, in realtà, ma siamo capitati in questo ristorante messicano, da <chuckles> dove
Bene. Ah, beh già e <chuckles> già da quello posso immaginare come è andata a finire. <chuckles>
dove per speluzzicare abbiamo mangiato dei nachos pieni di questa salsa di peperoncino, di, insomma, era effettivamente un gusto molto, molto, molto forte.
Ecco, ehm, v sta quello che vuoi dire è che si annunciava già piccante dall'aspetto, dall'odore oppure è stata un po' una sorpresa?
Come è arrivato a tavola si a come è arrivato a tavola si annunciava già piccante quel piatto. Già come è arrivato non non è serv non non serviva assaggiarlo. Sì, si è proprio presentato piccante quel piatto di nachos. È stata una notte molto lunga e sofferta tra bruciori di stomaco. <chuckles>
<chuckles> Pazzesco. E quindi poi per il resto della della vacanza avete dovuto un po' adattarvi oppure comunque la tua la tua voglia di provare piatti diversi ha comunque prevalso e quindi nonostante le difficoltà di digestione
Ha comunque prevalso. No, ha comunque prevalso. Al di là di questo aneddoto, ehm, divertente, ha comunque prevalso. Io sono una persona che e devo ammettere che sono molto fortunata nell'avere un marito e compagno ovviamente di viaggio, che è esattamente come me. Ti dirò di più, lui molto più di me.
Mh-mh. Ah beh, quello aiuta molto. D'accordo, d'accordo.
Perché lui effettivamente assaggia tutto.
Okay, e g grazie grazie a lui ecco, hai rivalutato magari un piatto che non non avresti tendenzialmente assaggiato?

Okay.
E quella dev'essere fatta a regola d'arte, perché il pepe non deve sapere di bruciato e la qualità, ovviamente, del cacio che si decide di utilizzare per fare la la cacio e pepe. Queste sono le 2 cose basilari.
Mh. Cordo d'acco beh, fa venire l'acquolina in bocca. Okay. E quindi, dimmi, c'è stato un un prima e dopo quest'esperienza? Nel senso, che la cacio e pepe immagino, uhm, tu l'abbia già fa l'a l'avessi già provata a casa, ma poi sei tornata, l'hai mai rifatta? Oppure, hai voluto conservare questo ricordo così? Non l'ha mai più mangiata dopo quella volta?
No, l'ho mangiata di nuovo, ovviamente mai buona come quella. C'ho provato, l'ho rifatta, a me piace tantissimo tra l'altro cucinare. Un'altra cosa che ho provato a fare, sempre parlando di cibo locali memorabili che ho provato, ehm
Anche fatta da te, c'hai provato. Mh-mh. Mh-mh.
perché, ripeto, sono una a alla quale piace tantissimo assaggiare. Un'altra cosa che non sono mai più riuscita a fare a casa, purtroppo, è stata una zuppa di vongole
Ah.
che io ho mangiato nel Maine.
Okay. Quindi, adesso siamo proprio andati fuori dall'Europa, sapori completamente diversi.
Fuori dall'Europa, parliamo di continente a parliamo di continente americano, io ho mangiato questa zuppa di vongole che tutt'oggi, nonostante siano passati la bellezza di 11 anni, io non sono mai più riuscita a ritrovare quel sapore.